Igualmente hermanito, suerte. ¿Te pasa que miras el móvil sin darte cuenta?
Sí, sí, me pasa. Uy, me pasa muy, muy, pero muy seguido. Todo el tiempo. Me pasa, la verdad es de que, a ver, tampoco lo digo con orgullo, ¿no? Pero la verdad es de que, honestamente, sí me pasa mucho.
<laughs> Sí, no. <giggles> No, sí, claro, pues creo que es algo una una cuestión ahí que que a todos nos puede pasar, y bueno, actualmente con la era nuestra poderosísima era digital, pues, pasa más seguido ¿no? Pero por ejemplo, en esa situación, ¿cuándo fue la primera vez, o en qué momento ya te diste cuenta que estás pasando mucho tiempo en pantalla? O sea, te acuerdas de alguna situación concreta, o algún <chuckles> momento ya en específico de que te has dado cuenta que creo que dices: "Ya, ya tengo un problema". <laughs>
Sí. Pues mira, yo creo que este problema ya lleva mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ya no es algo de ahorita, pero, eh, por lo general, cuando ya me doy mucho o pues, que me me doy cuenta que estoy como que mucho en el teléfono, que lo estoy revisando mucho, es cuando de repente lo agarro, ¿no? Y digo: "Ay son las es la 1:10", ¿no? Por así decirlo. Y de repente lo dejo y de lo vuelvo a agarrar, y vuelvo a ver y 1:10 todavía digo: "Ah, no, no, no", o sea, ya es como que, oye, ya lo agarré 2 3 veces en el mismo minuto y nada más es la necesidad de de darlo, vo agarrarlo, verlo y digo, no, o sea, ¿sabes? Es está mal, es es algo que que ya, ¿no? Entonces digo, bueno, ya lo voy a dejar y y tal vez, este, o tal vez eso me pasa cuando lo agarro, ¿no? Que lo ando revisando a cada rato. Y yo creo que es más que nada por la ansiedad o no sé, la la costumbre de andar revisando, eh, las notificaciones, a ver quién me mandó mensaje. O a veces que justo me acabo de salir de alguna aplicación, ¿no? Por ejemplo, Instagram, y me salgo, y la vuelvo a abrir de volada otra vez y es como de que, pero si voy saliendo de ahí, ¿no? Y no me doy cuenta nomás por porque ya tengo esa necesidad de andar revisando estas aplicaciones.
Ujú. Mm, ujú. Sí. Ujú. Sí, sí, sí, sí. Sí, completamente, bueno, o sea, claro, en este en esta parte, que justo ya tocas un pequeño temita que te quería preguntar, <gasps> eh, ¿cómo <chuckles> qué qué te empuja? O sea, ¿Qué te impulsa a esto? Porque, pues, bueno, me hablas de que incluso llegas a a verlo en casi como 3 veces en el mismo minuto, ¿no? O sea, regularmente es que que estás esperando estás esperando, no sé, que alguien te mande algún mensaje, o, estás nada más es más por esta cuestión de ya la costumbre, por el aburrimiento que conlleva, <inhales> o sea, ¿qué qué suele suceder aquí en esta situación?
Claro. Pues sí, mira, yo creo que son varias cosas, ¿no? Pre primero, pues el hecho de que bueno, yo, por ejemplo, pues tengo a mi a mi pareja, ¿no? Entonces, me da la como que el, es el hecho de estar viendo así como que, ah, ya me habrá contestado o ya me habrá mandado mensaje. O cada vez que me vibra o me suena el teléfono, digo: "Ah, a lo mejor será ella", ¿no? Que me está mandando, eh, mensajes o no sé, ¿no? Eso es lo primero. Y yo creo que ya después el estar viendo o estar revisando, yo creo que es una cuestión un poco más de que, ay, ¿cómo decirlo? Pues sí, de aburrimiento, ¿no? De que llega a haber ese ese espacio de aburrimiento que a lo mejor, este, pues estoy sin hacer nada, estoy sentado, estoy acostado o a lo mejor nada más estoy fuera, pero no estoy haciendo como que algo y por ese aburrimiento es de que me da por andar revisando o andar agarrando el teléfono. Entonces sí, yo creo que es eso y aparte también, eh, hay veces que ni siquiera es tanto el aburrimiento, no sé si te ha pasado, pero al menos a mí sí, de que aún estando, por ejemplo, antes cuando estaba en la escuela o cuando estoy en el trabajo, o sea, ni siquiera es que esté aburrido, pero siento la necesidad de estarlo revisando precisamente por eso de de de los mensajes y y pues andar viendo, ¿no? Hasta los memes y todo eso que salen en en Facebook.
Ujú. Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí, completamente, no, pues, es que realmente ahorita ya creo que vivimos en un momento de nuestra vida en el que, pues, creo que ya ya pasó de ser entretenimiento a a formarse ya como una pequeña adicción incluso, ¿no?, más que nada, y sobre todo, pues, esta esta adicción, o sea, ¿tú cómo lo has lidiado actualmente?, ¿ya has intentado hacer algo para para reducir este impacto en cuanto a tu persona?, porque también me imagino, o sea, quiero también preguntarte, ¿de qué manera te ha afectado esto en tu vida?
Claro, sí. Bueno, sí, sí me ha sí me ha afectado, mira, primero te platico la manera en cómo me ha afectado y es de que, pues claro, ¿no?, obviamente pierdo un poco de no de interés, pero sí de atención en lo que son ciertas cosas, ¿no?, por ejemplo, en el trabajo antes me pasaba que que el por estar revisándolo, o sea, ni siquiera antes en el trabajo, pues, de repente, ¿no?, cuando me llegaba un mensajito lo contestaba o así, pero después fue creciendo, como que ahora ya lo ya lo agarraba para revisar cosas, ¿no?, a lo mejor unas cosas importantes o que yo consideraba importantes, pero ya cuando menos me he dado cuenta, ya lo estaba revisando nomás por aburrimiento, ¿no?, por andar checando el Facebook, el Instagram y todas estas aplicaciones, entonces, sí me pasaba como que factura porque tiempo productivo que puede hacer cosas en el trabajo, pues, ya lo perdía en el celular, ¿no?, por más mínimo que que llegara a pensar de que, ay, pues, lo agarré 2 minutos, pero claro, 2 minutos son 2 minutos, ¿no?, y más en el trabajo, en
Por favor, sí. Ujú. Sí, sí, sí, no, sí, claro, pues, en un trabajo no lo tendrías ni por qué agarrar. <laughs>
Ándale, exacto, entonces, pues bueno, de manera en el trabajo así, ¿no?, y bueno, ya en mi vida diaria, eh, yo creo que al momento de estar en mi casa hay veces que digo, ay voy a voy a estar tantito y ese tantito a lo mejor 5 minutos se vuelven 10 se vuelven 15 20, media hora y ya sin darme cuenta ya perdí mucho, mucho tiempo que pude haber aprovechado, no sé, en tal vez limpiar la casa, barrer, trapear, este, lavar ropa o cosas así, ¿no?, cosas que puedo hacer en la casa, y de repente ya cuando me doy cuenta, ay, es que ya es tarde, ya me tengo que ir o cosas así, ¿no?, entonces, sí, la verdad es de que sí me ha me ha llegado a afectar en ese sentido.
Ujú. Sí, claro, me imagino que es eso, porque es que la verdad es como dices, ¿no? Y incluso incluso llega a suceder esta situación. Hay veces en las que uno, pues, dice: "No, pues, nomás lo agarré 2 minutos", pero pues lo agarras 2 minutos en menos de una hora, ¿no? O sea, que 2, 4, 6 terminas casi media hora, de de una hora entera agarrando el teléfono, ¿no? Por esa situación, pero, claro, o sea, ya aquí dándote cuenta incluso de del problema que te ha causado en cuanto a a trabajo y laboralmente hablando, pues, dime, ¿qué qué has hecho tú para reducir este este consumo? O sea, ¿cómo lo has sobrellevado? Para también, pues, ya calmar un poco esta ansia, ¿no? De tener que ver el teléfono.
<chuckles> Sí. Bueno, mira, ajá, ahora, pues, la manera en que yo lo he reducido, es precisamente al momento de que yo lo quiera usar, o, que digo: "Bueno, voy a es voy a checar algo rápido, o lo que sea", es justo, ahora sí, ya ponerme los límites de los minutos que voy a pasar en el teléfono, ¿no? Porque te digo, a mí me pasaba mucho que: "Ay, un ratito", y ya ese ratito se volvía 1 hora, 2 horas, entonces ya no era algo sano, ¿no? Y pues, obviamente me perjudicaba en mis en mis acciones, o en mis actividades diarias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, eh, una manera que me ha funcionado es decir: "Bueno, lo voy a revisar, a ver cuánto lo voy a revisar, 10 minutos, 15 minutos, okey. Pero va a ser todo". Y justo veo que y es tal hora, a tal hora ya lo tengo que dejar y sí. Ya cuando veo lo dejo, y, ya me paro ahora sí a hacer cosas, o o, de o me pongo a hacer algo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, también eso, y el hecho de que ya no estar tan pegado en cuestión de los mensajes, ¿no? Antes me importaba un un me importaba poquito el hecho de estarle contestando, pues, digamos, al momento o rápido a lo que es, a a mi novia, ¿no? Porque luego se enojaba o así. Pero sí, entonces, pues l era algo que sí le tomaba importancia, pero, eh, eso, el hecho de también estar como que al pendiente para contestarle rápido, pues, me hacía estar más pegado al teléfono, ¿me explico? Entonces, ya también fue algo que le comenté de que: "Oye, mira, pues la verdad el hecho de estarte contestando rápido me consume", ¿no? Porque, pues, también, eh, pierdo tiempo el estar checando a ver si ya, a ver si ya Entonces, este, pues, ta o sea, si estoy si tardo en contestar es porque estoy haciendo algo, ¿no? Yo también tengo mi rutina diaria, tengo mis cosas y pues bueno, ¿no? O sea: "Respeta eso", y claro ella lo entendió, y eso también me ha servido para no para dejar u a un lado el teléfono en momentos donde pues realmente no lo necesito.
Ujú. Sí, claro. Ujú. Ujú. Sí, claro. Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí. Ujú. Si, sí, sí. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, en esta situación, <giggles> hablando incluso del tema social, ¿tú cómo lo has lo has sobrellevado? O sea, ¿qué qué prácticas has tenido también para, pues, poder controlar esta parte hasta de de tu pareja, ¿no? Porque pues regularmente sí, desgraciadamente a veces la la pareja es esta persona de que: "Oye, ¿Por qué no me contestas y demás?" ¿Si has tenido has tenido un pequeño problema acerca de esto o si lo pudiste resolver rápido incluso?
Claro, sí. No, sí, sí lo pude lo pude resolver rápido, ¿no? Al inicio, obviamente, pues, porque uno quiere andar quedando bien y quiere trayen que andar mm, queriendo trayendo la enamorada y todo, ¿no? Y pues por eso es que es de que da ese plus, ¿no? Pero, pues ya después obviamente me di cuenta que esa no, o sea, realmente pierdo mucho tiempo así. Aparte, pues ella ya también entiende, ella también tiene sus cosas. Entonces, pues, bueno, no es necesario, ¿no? Estarnos contestando tan, tan rápido, pero en un principio, pues, sí, ¿no? Por por querer quedar bien.
Ujú. Sí, sí, sí, claro. Ujú. No, sí, claro. Ajá.
Y bueno Ajá. Y, pues, en el aspecto con mis amigos, eh, la verdad es de que no siento que me haya afectado porque, eh, con ellos no soy tanto de hablar por mensajes o cosas así, son más de que nos llamamos o nos vemos, ¿no? Y ya al momento de yo estar tanto con mis amigos como con mi familia o con mi pareja, eh, cuando estoy con alguien le dedico todo mi tiempo, ¿no? Trato de agarrar lo menos que pueda en el teléfono y compartir todo el tiempo ahí presencial.
Ujú. Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, sobre todo en esa p en esa situación, ¿no?, de de qué manera te llegó a afectar a lo mejor en un principio, eh, el salir con alguien y, pues, también tener esta práctica de empezar a usar el teléfono así sin más. O sea, ¿si si tuviste problemas ya con alguien, o por ejemplo, hasta con tu pareja, de estar en el teléfono mientras estabas con ella, o hasta con tus amigos?
Bueno, fíjate que, tal vez, no con mí pareja como tal, porque siempre, yo creo que siempre, he respetado eso, pero tal vez, con ándale, le he dado su ese espacio, pero, yo creo que tal vez, con uno o que otro amigo, que cuando he estado con ellos, este, pues sí, a lo mejor sí he usado mucho el teléfono. De hecho, yo creo que demás, ¿no?, de esas veces que hemos salido que hasta comer o así, este, y y estoy en el teléfono, s no es que me haya traído problemas, pero sí, fue algo que me dieron que me hicieron darme cuenta que, bueno, o sea, el momento en el que estamos juntos para comer o lo que sea, hay que aprovecharlo precisamente, para eso, ¿no?, porque obviamente, en casa tenemos todo el tiempo que que ahora sí, que nosotros queramos para para estar en el teléfono, o cuando estamos solos. Entonces, pues, obviamente, ¿no?, aprovechar ese esos pequeños momentos, esos pequeños minutos, esas pequeñas horas en las que estamos juntos precisamente, para convivir, ¿no?, y bueno, fue algo que me lo hizo ver mucho una amiga, que que ella para nada le gusta agarrar el teléfono cuando está con alguien. Y yo no es que lo vea mal, pero, este, pues, no me había dado cuenta, ¿no?, hasta ese momento.
Le has dado su espacio. Ujú. Sí. Ujú. Sí, sí, sí, <giggles> completamente. Y es que sí, pues, es es ya casi, casi que algo hasta natural, <chuckles> pareciera, ¿no?, porque de la nada ya, ni te ni te das cuenta tú incluso, ¿no?, que que estás haciendo. Pero, pues sí, o sea, esto sí ha sido un problema, creo que sí, es un problema ya más más común actualmente, porque, como te digo, vivimos en una era completamente digitalizada, y pues, uno quiere, o está como que bien bien ensimismado en estar viendo, pues, ya sea que los memes, que el Facebook, que Instagram, sobre todo, pues, que sí, que son distractores, ¿no?, y pues, bueno, para ir cerrando esta situación, ¿tú qué le aconsejarías a una persona que esté pasando casi que por la misma situación, o incluso que tenga más arraigado este este uso cotidiano, ¿no?, del teléfono, ¿tú qué consejo podrías dar para, pues, ir quitando ir quitando de lado esta <chuckles> esta parte?
Claro, sí. Correcto, sí. ¡Claro! Bueno, yo creo que, el consejo que le podría dar sería, que valore el tiempo con sus amigos, con las personas que lo rodean, su familia, su pareja. Porque, obviamente, el teléfono, pues, digamos que sí nos distrae, sí nos disvie sí nos divierte y nos sacan una algunas risas. Pero yo creo que ninguna risa o ningún momento que puedas pasar en el teléfono es comparado con lo que puedes pasar con una persona que realmente quieres o que tal vez, eh, puedes llegar a a a conocer muy a fondo si te das esa oportunidad dejando a un lado el teléfono, ¿no? Por ejemplo, en momentos donde estás en la escuela, en el trabajo, ¿no? Aprovéchalo para para eso, ¿no? Digo, s al menos, o sea y mucha gente dice: "No, es que qué tal si me marcan, si me mandan mensajes", bueno, si llega a pasar una emergencia, tenlo por seguro que te van a marcar, ¿no? Pero, eh, pues mientras no te llegue esa llamada, tú olvídate del teléfono y disfruta el momento, ¿no? Porque luego también hay personas que luego, cuando salen que al cine, que no sé, a dar la vuelta a la plaza, que al parque, hasta cuando van de de a un tipo antro o hasta un bar, lo que sea, las miras en el teléfono y es como de que bueno, son momentos para divertirse, para disfrutar, para conocer gente nueva a lo mejor. Si no te gusta conocer gente nueva, pues con tus mismos amigos, pero precisamente para vivir el momento, ¿no? No para que lo estés viviendo dentro de un teléfono cuando realmente, eh, estás en un lugar público o en, ah, realizando alguna actividad, ¿no?
Ujú. Ujú. Sí, sí, sí, claro. Sí, claro, no, completamente. La verdad es que sí, pues mira, muchas gracias sobre todo por la, po por la recomendación y, pues, que también que a veces tenemos que dejar un poco de lado esta cuestión digital para poder volver a conectar con las personas que nos rodean y sobre todo, pues para poder estar con la gente que te quiere ¿no? Más que nada. Y pues sinceramente me da mucho gusto, me da mucho gusto que pues tengas ya esta esta cuestión más de <chuckles> de haber visto que algo te estaba afectando y que, pues, actualmente lo puedes llevar de una mejor manera, ¿no? Sinceramente, pues, muchas gracias, la verdad es que son tips bastante, bastante, pues, buenos, que incluso, pues, voy a <chuckles> utilizar porque así como tú de repente también, ya de la nada estoy ahí con el con el TikTok o con <chuckles> con Facebook, ¿no? Pero, pues, nada, amigo, pues la verdad muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo y por las respuestas que me diste. Fueron muy buenas y, pues, sobre todo, pues, espero que puedas seguir manteniendo esas prácticas y también enseñando a quienes están con esta situación, ¿no?
<chuckles> Sí. Claro. <chuckles> Claro, sí. No, muchas gracias a ti por escucharme. Hasta luego.
Vale, cuídate. Hasta luego.